Ya, Kak, aku lagi mau cerita ya, Kak, ya, mau curhat sekaligus bol kalo boleh minta saran nih, Kak.
Boleh. Mhm mhm. Silakan.
Jadi, eee, belakangan ini, Kak ya, sekitar, eee, 1, 2 bulan belakangan ini, gitu, aku ngerasa hubungan aku sama pasangan aku, Kak, sama pacar ya gitu ya Oh, ya, sebelumnya aku mau bilang dulu aku ini LDR, Kak, eee, hubungan jangka panjang, Kak, mhm, oke, seperti nah, cuman kok udah mulai kehilangan, apa ya, kayak arah kehilangan gairah, arah dan e ada kejenuhan, Kak, di dalam hubungan aku ini gitu, Kak.
Oke. Iya.
Jadi, eee, memang udah berjalan berapa ya, aku ya, 1,5 tahun menuju 2 tahun gitu ya, Kak ya. Tapi itu m lumayan sebenernya untuk hitungan LDR kalau kata orang lumayan gitu, cuman nih kok aku ada sedikit kayak ini, Kak, udah mulai kehilangan, eee, ininya kayak udah mulai kehilangan, apa, api di dalam hubungan aku, Kak, gitu sepertinya.
Lumayan ya. Oh, oke oke. Sebelumnya untuk, eee, hubungan tadi itu apakah sudah berjalan 1,5 tahun ya tadi ya? Itu selama LDR-nya atau total secara keseluruhan nih?
Iya, mmm. Oh, gak, eee, kalau total secara keseluruhan dengan, eee, kayak udah kenal dan deket sama dia mungkin itu udah sekitar 3, 4 tahun ya, Kak, ya, cuman yang, eee eee, LDR-nya ini eee, iya, jadi s e dari yang kaya memang dulu aku pernah deketin, terus udah gak lagi, terus kayak jadi temen, eee, seben ek berapa lama tuh ya, jadi temen gitu, biasa, temen biasa dan kemudian akhirnya jadi dan ak tapi dia sayangnya dia harus, eee, tinggal a eh, buat sorry, bukan tingga ya tinggal juga gitu dan dan memang, eee, kerja, mau di luar negeri gitu, mengikuti keluarganya, Kak. Memang, eee, notabene gak terlalu jauh yang sampai kayak di Eropa atau apa ya, Kak, ya, masih di Singapore sih, Kak, gitu ya, negara tetangga, cuman kan tetep aja, Kak, ya, namanya, eee, hubungan, apa, jarak jauh atau LDR itu kan, eee <tsk> Bisa dibilang gak semua orang bisa, apa namanya ya, menerima it bukan menerima, menjalani menjalani itu dan ternyata setelah aku 1 tahus m 1,5 tahun gitu ya, bener juga nih, aku 1, 2 bulan belakangan merasa kayak, "Kok, <tsk> beda ya sama pacaran aku yang jaman dulu, kalo di" apa ya, "disama-sama disini lah," gitu, lis satu kota satu negara gitu, Kak.
Oh, wah. Iya. Oh, wah. Iya iya. Bener. Oke, wah, sebenarnya yang kamu rasakan sekarang itu sangat wajar sekali ya, apalagi karena intensitas untuk bertemu juga jadi jarang ya, bisa dibilang, beda negara pula. Jadi, enggak papa kok kalau memang ada rasa bosan, gitu ya, kemudian gairah dalam hubungannya juga sudah berkurang, tapi sebelumnya aku pengen tahu lebih dalam nih. Kira-kira sebelum akhirnya LDR, sudah pernah ada omongan belum, soal hubungan kalian ini kayak apakah sama-sama kuat atau gimana nih?
Iya. Iya.